Uhum. Entendo.
Assi eu tento dar essa razão, sabe. Só que assim, eu não posso fazer mais nada, eu tenho muita pena, eu eu gostaria de falar com a minha avó mais, né. Só que assim, eu tive que limitar, eu tive que limitar essas chamadas 1 vez por semana, porque eu não estava aguentando. Não sei se eu fiz certo
Uhum. Olha, eu acredito que você fez, fez sim eu acredito que você fez certo, até porque você deixou claro o porquê desse limite você só você não simplesmente sumiu, né, você deixou claro o porquê desse limite, o porquê que você precisava desse tempo, até porque também de sobrecarga na sua nova vida igual fora do Brasil, né, você sempre fica ligada, que seja por motivos de saudozidade, né, que seja por motivos de manter o contato, não um motivo de ser uma resolvedora do conflito de problema de família, estando a um oceano de distância, sabe, isso não é saudável pra você. E nem para vida que você tá começando, né, tipo começar do zero é imigrar, entende. Então, assim, é muito comum, eh, isso acontecer, mas dessa forma que você tá me falando, imagino o quanto e quantas vezes isso já deve ter acontecido antes de você botar esse ponto final, então, não foi do nada, né. Eu acredito que sim você tenha feito assim a a forma certa. Mas você consegue hoje demonstrar esses limites não só por, eh, ligação, eh, mensagem, mas também até mesmo com questões de visitas ou tem muito tempo que você não vai visitar eles no Brasil?
Uhum. Uhum. Uhum. É. Uhum. Uhum. Uhum. Aí eu fui esse ano, eu fui e fiquei 3 semanas lá, ah, achei até que foi muito <chuckles>
Uhum, é.
né, porque assim estou sempre ali no meio daquela daquele atrito, não não não tem mudança, né, elas vivem nisso. A a mi a minha avó costumava vir pra cá, né, hã, geralmente eu ficava todos os meses de janeiro nos últimos 4 anos com a minha avó, minha avó ficava aqui em casa e depois ela ficava na casa da minha mãe que vive na Espanha.
Hum. Certo.